Heu. Là, genre, par exemple, ne jamais rester embrouillé.
Concret heu Ouais. Bah m moi, j'essaye, moi, j'essaye de de rester assez transparente, heu, même quand il y a quelque chose qui me dérange je vais le dire. Comme ça, je sais que voilà, il y a pas d d'hostilité, il n'y pas de mal entendu, parce que des fois, ça s puis même ça peut générer de la frustration ou il y a des non dits. Donc heu, quand ça se ouais.
Ouais. Ça, c'est le pire.
Et heu, en général, heu, franchement, ça arrive rarement hein. Moi, je sais pas pour toi.